Ke nih, Kak, sekarang kan banyak film itu dimana-mana nah, kalau kakak nih kalau kakak lebih suka nonton film itu tuh di bioskop atau di rumah kalau, Kakak?
Kalau aku sih milihnya lebih suka, ya karena pengalaman-pengalaman dulu ya, Kak, ya aku jadinya lebih suka nonton di bioskop, tapi kalau ternyata nggak bisa juga ya terpaksa ya streaming deh, Kak, nonton di rumah jadi aku masih fleksibel sih, heeh.
Mhm. Oke, kenapa tuh? Mhm. Oke, cuma kalau di rumah kan ada kalau streaming kan kadang-kadang ada batasan film-film yang lagi tayang ya, kalau yang kalau di bioskop itu kan yang baru-baru kan, gitu.
Betul, heeh. Langsung masih fresh. <laughs> Ya, kalo di bioskop tuh pasti pilihan filmnya ya belum tentu ada di streaming atau belum tentu juga bakalan masuk ke streaming. Aku jadi inget nih, eee, itu film Indonesia, Cek Toko Sebelah.
Kayak gitu, oke. Oke, mhm, gimana? Oh, gimana itu gimana tuh? Filmnya gimana tuh? Oh, gak sempet, mhm.
Heeh, aku gak sempet nonton kan, eee, di bioskop, eee, aku juga belum tertarik tuh mau nonton ah film Indonesia, eee, aku ya sorry, <laughs> waktu itu aku berasa film Indonesia belum sebagus film luar waktu itu ya tapi setelah aku nonton cek Tokopedia weh, ternyata sudah se sebagus itu ya film Indonesia sekarang.. Jadi aku nonton di streaming waktu itu, Kak, jadi ya streaming ada cek Tokopedia, eee, aku kan langganan, aku jadi nonton tuh.
Oke oke. Oke. Hmm, gitu. Mhm. Mhm.

Oke. Kalau Kakak itu kalau le kalau milih di bioskop, gitu kan, nonton di bioskop, eee, sebenarnya perbedaannya apa sih, kalau, apa namanya, di bioskop atau di rumah, gitu kan. Kalau menurut Kakak sendiri, kalau fi eee, kalau nonton.
Oke. Heeh. Nah, kenapa biar pengalaman bioskop tuh jadi pengalaman yang aku bisa kalau memilih, lebih menonton di bioskop, karena ada pengaruhnya waktu aku zaman SMP tuh, Kak.
Mhm. Hmm. Oke, gimana tuh, Kak?
Nah, aku kan di kota kecil nih, Kak, jadi kalau film waktu jaman itu belum ada HP, ya. Heeh. Jadi dan bioskop tun di kotaku tuh belum ada mall bahkan waktu itu. <laughs> Heeh.
Mhm. Mhm. Oh, gitu? Oh, tahun berapa itu, Kak?
Itu berarti tahun 92, 93. Jurassic Park tuh, kapan ya, Kak, ya? Jurassic Park, tuh. <laughs> Nah.
Oh. .Oke oke oke oke. 92, 93. Belum ada bioskop, ya. Oke.
Nah. Heeh, maksudnya belum bioskop tuh masih di gedung sendiri, eee, belum di mall-mall. Heeh, di kotaku sih ya, heeh.
Heeh. Oke, oh, iya. Belum belum seperti sekarang ya, maksud Kakak yang sekarang, eee, mall sama bioskop itu dijadiin satu gitu ya, Kak, ya. Mhm.
Nah, ya, kalau sekarang kan biasanya kalau udah ada mall, biasanya ada bioskop. Iya, betul, jadi waktu itu masih bioskop cuman satu gedung ya, satu gedung, ya bioskop aja, nggak ada makanannya atau minumannya popcorn pun belum ada deh kayaknya. <laughs> Oke, nah, eee, aku kan nonton sama teman-teman SMP-ku, nah, ternyata tuh pas kita antri, wits, itu kita ngantri sampai hampir ke jalan tuh, Kak, dari dari tempat antrian tiketnya. Jadi ya, kita udah ngantri tuh sampai tempat parkir. <chuckles> Sebentar lagi udah mau nyampe ke jalan, tuh.
Oke, kayak gimana? Mmm. Mhm. Oh, gitu. Oke. Mmm. Wow. Oh. Oh, itu oh, gitu. Banyak sekali, tapi kan itu tempatnya memang luas atau tetep dibatasin? Misalnya kan, itu kan setiap tontonan kayak misalnya tadi yang Kakak bilang kan, kayak juras apa, Jurassic Park itu kan, eee eee, filmnya kan hampir 2 jam ya, Kak, ya. 2 jam lebih ya, Kak, ya? Ah, terus itu gimana itu untuk antriannya? Apakah, ah, tempatnya memang luas atau seperti apa, gitu?
Aduh. Heeh. Heeh, 2 jam lebih betul.